Mh, capisco. E dimmi, tu solitam considerato che è un hobby, tu solitamente cucini per qualcuno, magari per te stesso, per tua madre? Dimmi di più.
Mh, sì. Guarda per fortuna ho ho ho imparato per passione, ma adesso è diventata quasi una necessità. E perché? Eh, ti spiego meglio. Ehm, io sono fidanzato u da un paio di anni a questa parte e da un paio di anni a questa parte, ehm, nonostante magari nel periodo adolescenziale avessi messo da parte un po' la cucina, perché mi sono dedicato ad altro, ehm, ho dovuto riprendere tutto in mano, perché la mia ragazza, ehm, per fortuna non mi sente, è veramente negata, quindi è stato necessa esatto, ci completiamo. Ehm, io so fare molte cose per fortuna, tra cui cucinare e, infatti, ehm, da quando sto con lei ho ripreso le pentole in mano e anche, contro il volere di sua madre e di suo padre, che dicono: "No ma come vi dovete aiutare." Gli dico: "No signora non si preoccupi, ehm, ci penso io." E loro infatti anche loro stessi, uhm, vedono la differenza con con la loro figlia, però mi raccomando non lo diciamo a nessuno, ehm, e si leccano i baffi, ehm, soprattutto sua madre è veramente, veramente interessata sì le piace tanto perché è interessata ai miei piatti, ehm, perché faccio sempre piatti diversi.
In che senso? Dimmi. Okay. Beh, coppia perfetta. Ah beh e invece Mh, certo. Le piace tanto. Mh, capisco. E dentro questo ricettario, di cui mi parlavi, quale quale ricetta ripeschi spesso? Quale quale riproponi spesso?
Sì. Guarda, ehm, ce n'è 1 in particolare, è molto difficile, ehm, riproporla. Sembrerà banale, ehm, ma non lo è se non provi a farla e, soprattutto, se non hai ingredienti giusti e, in questo, è stato fondamentale l'apporto di mio zio, perché anche lui cocina cucinava sì il figlio di mio nonno.
Mh. Okay. Oh, zio. Sia nonno che il fi ehm, che lo zio, okay. E la e sua mamma pure?
Esatto, ehm Sì, esatto, ehm, perché, ehm, mio zio si dedicava di più ai dolci e de noi essendo siciliani, mio zio era bravissimo a fare i cannoli. Ehm, e quindi, ehm, c'è questo questo dolce, il cannolo, che è tipico siciliano, che, mhmm, mhmm, è una ricetta che custodisco anche gelosamente, non voglio diffonderla; infatti, ehm, praticamente la conosciamo io, mio zio e mio nonno. Ehm e t
Ah. Eh certo, immaginavo. Mh-mh. Mh-mh. Quindi non ti chiedo di dirmi come come la fate.

Quindi sono partito dal basso, ehm, e pian piano, ehm, sono arrivato anche a cucinare con lui c nei momenti di difficoltà e per me questo è stato, ehm, un onore.
Beh, bellissimo. Tra l'altro penso che questo abbia anche rafforzato il tuo legame con con tuo nonno, con la tua famiglia, con tua madre, no?
Sì, ehm, guarda per me, lo dico sin sin da bambino, <chuckles> imparato prima a cucinare che a parlare, ehm, lo dico sin da piccolo, ehm, il e l'ho imparato si zan sin da bambino, perché ovviamente il nonno, oltre alla cucina e quindi alle ricette, ehm, tra l'altro mi ha dato anche un ricettario, poi ti racconterò, eh, mi, mhmm, <tsk> co mhmm c che conservo in maniera segreta, perché nessuno deve accedervi
Mh-mh. Bellissimo.
ehm
Insomma, ti ha passato il testimone.
Esatto, mi ha insegnato anche dei dei veri e propri valori e m mi diceva sempre: "Antonio, il, ehm, il linguaggio universale è il cibo, tu col cibo", no, per lui era il cibo, ovviamente da chef <chuckles> era era il cibo, e mi diceva: "Ehm, anche se non conosci una lingua, ehm, con il cibo puoi arrivare ovunque".
Ah, pensavo l'amore, invece per lui era il cibo. Certo. Mh. Prendile per la gola, <chuckles> certo.
Esatto, "prendi per la gola e puoi arrivare ovunque, perché il cibo è un linguaggio universale e ti aiuterà nella vita a stringere amicizie, a parlare con sconosciuti" ehm, e ti devo dire la verità, mio nonno, ad oggi, aveva ragione.